<laughs> え。 違いとは、先ほど言って、なんか、あまり量らないとかおっしゃってたような気がするんですが、どんな違いですか？
はい。 うん。全く気のせいじゃないですね。あの、私、基本的に醤油大さじ1とかやらないんですよ。醤油、ドボ、とか、醤油、一回しとか、みりんも、うーん、ちょっと、ワーって入れて、あ、じゃ、砂糖も、ドボドボ、みたいな。で、さっき言ったように、きゅうりも千切りじゃなくて百とかになったり、その、鶏も綺麗にね、刺身を切るかのように切るんじゃなくて、とりあえずギュッと押して切って、ギュッと押して切って、まあ、だいたいこんなもんでしょ、どん、みたいな。
<laughs> はい。 <laughs> はい。 ね。<laughs> うーん。 うんうん。 <laughs> ま、こんな感じかなって。うーん。じゃあ、それはうん。
そこが一番うん。感覚派ときっちり派みたいな。
ああ、でもそうすると例えば、ま、本当は、ええと、カップ1/2とか書いてあっても、まあ、適当に、だいたいこれぐらいかなっていうふうに入れて作るっていうことですね。
そうなんです。私はそれまでうまく、ね、それでやってきて、だいたい、うどんも、ま、結構ね、あの、日々味にブレがあるんですけど、そういうことやってるんで。ま、うんで
はい。 <laughs> ちょっとばらつきは出そうな気はしますよね。<chuckles>
そうなんです。今日は妙に甘いうどんだね、とか、あ、今日は出汁効いてるね、みたいな。だから本だしと本だしとかも結構適当にザーって入れるんで、量ってないんですよ。うん、なんか、本だしを、え、2秒-2秒ザーって入れるとか、そんな感じなんで、どんぐらいか分かんないみたいな。うん。そうそうそう。うん。
うーん、うんうん。 <laughs> はい、うんうんうん。 はい。はい。に さらさらっと入れて、それ、あ、こんな感じかなと。え、でもね、あの、お母様の味を、ま、再現しようとしてもできなかった。でもお母様はその、え、お料理本とかで祭日にそれを再現しているということは、もしかしてお料理本通りに再現すると、なんとなくお母様の味も再現できそうな気がするんですけど、そこはそうではないんでしょうか。